あの、ちょっと、アドバイス頂きたいんですけれども、あの、色々、食事で計画は立てるんですけれども、なんか、それが続かないんですよね。
うーん。 おお。 ええっと、食事の計画を立てる目的伺ってもいいですかね？
ああ、やっぱり、健康がいちばんなんですよ。健康で、まあ、食事がであの、食事が摂れること。だから健康なメニューを作りたいんですけども。
健康。 うーん。
わ、あまり、その、ワエンワンパターン化しちゃって。なかなか、その、あの、こんなの作りたいな、とかって、あの、よく見るんですけども、色々調べるんですけれども。あの、なんだ、その通り作れないんですよね。
ああ。 うんうん。はい。 ああ、え、ちなみに料理を作るのお好きなんですか？
うーん。 いや、もう、大嫌いなんですよ。はい、大っ嫌いなんです。うん。
大嫌いなんだ。じゃあ、じゃあ、もうその通りに作れないっていうのもしょうがないですよね。うーん。うん。
そうなんです。それで、あの、よく、あの、見ていると、色んなスパイスを使ったりとか、まあ、色んな色ね、あの、健康的な食事って、あの、お野菜がすごく多めだったりとか、色んなお野菜を使ってたりとかすると、それもあ、そうなんですよ。それでそれで、なんか、もう、ちょっと、億劫になってきちゃって。
はいはい。 うーん。 あ、そうですね、種類がバラエティに富んでるとか。 ああ。
ねえ、なんか計画立てれなくなるんですよね。
うーん、で、料理が嫌いならしょうがないですよね。ええ、でも、こう、何てか、健康って言いますか、あの、何かこう健康診断で引っかかったとか、そういう動機ではないんですね。
そうなん あ、健康診断っていうか前からあの、高脂血症で、やっぱりあの、私お菓子が好きなんで、お菓子食べちゃうんですね。
ああ。 あ、ありますわ。<laughs>
うん。それが駄目だと思うんですけれども、ま、それを食費にね回したらいいんですけど、まあ、それであの、健康的な食事を取らないといけないなって分かってるんですけどもね。うついついあの、つうーん、私料理すごく、ん、ん、嫌いなんで。うん。なかなか計画立てなくて。うん。
うんうん。 うん。 え、うーん、ああ。 うーん、うん、うん。 なかなかね、外にあの、外食とかでもね、ヘルシーなメニューって、まあ、この頃増えてきましたけど、あの、そういうのを選ぶっていう管理の仕方はちょっとやりたくないみたいな感じですか？
はい。 ま、外食する時もあるんですけれども、ま、そういう時はあの、結構そのお野菜とかがあるところを選んでますね。自分に。うん。
うんうん。 おお、おお。それはすごいですね。
うーん、ま、でも、相手の方がいらっしゃると、あの、私ばっかりそういう風なあれあれできないんで、相手に合わせたりとかするとなので、野菜が摂れない時もあります。実際。
あ、そっか。 うーん。ううん。 ああ、そうですよね。外食の方がもしかしたら野菜摂るの厳しいかな。
うん。 うん、そうですね、あの、摂れるとしても、ちょっとあの小盛でね、ランチだったと、あの、ほんとに手手の片方載るか載らないかぐらいの大きさのね、量が来るじゃないですか。でも、それでは足りないって言いますよね。大体両手1杯ぐらいの野菜は毎日食べないとって。うん。言いますもんね。うん。
ああ。 うんうん。 ああ、よく言われますね。うーん。 ええと計画、ま、崩れる前はどんな感じで立ててるんですか？
うーん、でも、ほぼほぼ続いてないんですよ、その計画って言っても、今までずっと。あの、あ、で、食事作りが嫌いなもので。うん、なかなかその、なんだろうな、もう、これ作りたいと、これ作ろうって思って思って計画はするんですけれども、それ上手くいかないんですね。
<laughs> なるほど。 うーん。 うん。う。 あ、ええと何かこう作りたいものがあっても買い物に行くと、ももう、面倒くさいからやめちゃおうみたいな感じになっちゃうみたいな感じですかね？
うん。 あ、そうなんですよ。で、あのそれがワンパワンパターン化しちゃったりとか、言ったらあの楽な料理だと。簡単な料理だと、まあ、健康な食事で簡単な料理で、まあ、計画立てて、あの買いに行って、まあ、それ作りますってなると、それならそれを、このちょっとルーティーンで入れてみたりとか。あの、うーん、そうなんです。だから、なんだ、目新しいものが作れないんですよね、大体が。うん。
ああ。 はいはい。 うーん。 うーん。 ああ、どうですか、同じもの食べてても飽きる方ですか？それとも飽きない方？
あ、もう続くと飽きますね、やっぱり。うーん。
ああ、だと辛いですね。
そうなんですよね。なので、なんか続かないんですよね、計画立てても全然。
うーん。ご自分で作るのがあれだっていうので、ま、外食もそんなに、ねえ、じゃあ、野菜が豊富に食べれるわけで野菜なんですよね？食べたいのは。
うーん、そうですね、野菜私野菜が多分足りてないと思うんで、野菜メインで食べたいぐらいなんですね。で、結構あの具沢山の味噌汁とか、ま、するんですけれども、でもあの、あのもっとそのババラエティー、なんだろうな、あのやりたいんですよ。もっともっと違うメニューとか作りたいんですけども。うん。
ああ。 なるほど。 おおおお、それはいいですね。 うんうん。 おお。 生野菜も摂って、煮物も摂って、味噌汁でも摂ってみたいな、そんな感じですかね？
あ、そうです、そういう風なんが理想なんですけど、で、タンパク質摂ってみたいなのが理想なんですけども、ん、うん、なかなか、その計画っていうのが続かないですね。うん。
うん、うんうん。はい。ああ。 うーん。もうそうなると、どうですかね、誰かに作ってもらうっていうのは、やっぱりやりたくないですか？
ああ、もう誰かっていうがいないですよ。誰も作ってくれないんで。<chuckles>
あ。 いえいえ、あのかあの、家政婦あの協会みたいなところから派遣されて、ま、2時間だけ、来てもらうっていうのも、あの、独身の方でも今 が結構いらっしゃるようなんですよ。
ああ。 はい。 へえ。 あ、そうなんですか。それって、あれ、あの、なんだろう、ん、なんかの団体とかですか？
う、うーん。 そうですね、あの、協会なってる時もありますし、あの、ほんとに主婦のサービスみたいな形で最近出てきて、あの、いちじかんだけ来て、あの、冷蔵庫の中のもので何か作りますみたいな、そういうさい で、めちゃくちゃいいですよね。もう、なんか、あのあの一人暮らしの救世主じゃないかと思うぐらいのいいサービスだと思うんですけれども。うーん。
うーん。 へえ。 ん、めちゃくちゃいいですね、それ。 うーん。 ほんとです、めちゃくちゃいいですよね、それね。ええ、それってあれですか。いくらぐらいですか？1時間とか。
どのぐらいだったかな。あの、サービスによりけりなんですよ。あの、買い物してもらう人もいたし、それから、ええ、そうそう、あの、から、冷蔵庫にあるものを冷凍冷凍食品も使って、あの、あるものでいいですからっていう人もいましたし、その場合は、だから、ま、時給だけですよね。はい。
うーん。 ああ、はい うーん。 うーん。 うんうん。
って作るだけの時給だけで、で、ええと、買い物とかにもすると、あの、買い物代も、交通費ププラスでかかるのかなっていう感じですかね。
うーん。 ふーん。すごい、あの、人が作った食べ物って美味しいですもんね、それに。
そうなんですよ。それに、なんか、こう、むメニューのがマンネリだって先ほどおっしゃってたので、こう、か、やっぱり、こう、ね、え、作ってもらうと、メニューそれで、それが良かった食べて美味しかったら、ああ、作り方とかも聞けるじゃないですか、人なら。<laughs>
うん。 うん。 あ、そうなんですよね。ほんとにそうですよね。うん、それいいですけども、何だろう。どうどうでしょうね、あのうん。
ね。 た全国展開してるかどうかまでは、ちょっと調べてないのであれなんですが。
ああ、いえいえ、うんうん、いいですよね。なんか気軽に活用できるんならしたいなとかって思いますよね、そういうの。うん。
うん。 そうですよね。多分そういうところってお試しが1回ぐらいはあるはずなので、お試しでやってみてもいいかもしれないですね。
ああ。 へえ、いいですね。ほんと誰か作ってもらいたいぐらいですけどもね。ほんとに。
<laughs> いや、わかります。そういうなんかね、作るのって結構あの、ね、あの大変ですよ。好きじゃないんなら尚更、じゃ、結構、あの、それでそれだけの負担がかなりかかりますし、心も重くなりますし、うーん。
うん。 そうなんですよ。そうなんですよ、あの、もう負担もあれですし、あの、もう精神的にね、もう嫌になってくるんですよね、作るのって。うん、うん。
そうですよね、野菜食べなきゃとなると、ま、あんまり作りたくないなって思ったら、多分生野菜とかが連続になっちゃうんじゃないですか？
あ、そうなんです。だから、キャベツの千切りとかはもう全体入れるんですよ、ほぼほぼ毎日。うーん、なんですけど、やっぱり煮物系も作ってるんですけれども、結構煮物ってね、あの、皮剥いたりするの面倒くさいんですよね。<chuckles> 手間かかりますよね。あの、たまにあの、なんだ、里芋の冷凍のを使ったりとかはするんですけども、もう剥くの嫌なんで <chuckles>
ああ。 なるほど。 うんうん。 そうですね、手間かかりますよね。 うーん。 ああ。 ああ、分かります。
うーん。でも
こう下ごしらえがね、うん、野菜はね。
うん。そうなんですよね。だからその、煮物とか作る時は、ほんと大量に作って。もう3日ぐらい食べ続けてるんですけど、<chuckles> もう
おお。 <laughs> いや、それは飽きますでしょう。<chuckles>
飽きます。ほんとに飽きます。うん。
で。 いくら健康のためとはいえね。
はい、そうなんですよ。なので、ね、どうしたらそのね、食事の計画がね、あの、続くのかなっていうのは、もう日頃ずっと思ってるんですけどね。
ま、自分でつたてる献立表がもう無理だっていうことでしたら、もう、あれですよね、あの、ま、配食、給食サービスみたいのを利用して、まあなんかこう、えっと、1日に1品はそれを食べるようにすれば、まあ、ちょっと野菜多めの献立には全体を通してはなるような気がしますけれども。
うん。 うん。 うんうん。 確かにそうですよね。配食サービスいいですよね。うん、作らなくていいし、今でしたらね、あのなんか、レンジでチンするだけで、栄養が取れるのとかありますもんね。うん。
ね。 そうそう。 あ、そうですね。 はい。そこもまあ、ちょっとはまあ、割高になるかもしれませんけど、多分最初はお試しがあるはずなので、まあ、それでちょっと見てみて、味が薄いなとか合わないなとか思ったらやめればいいだけなので。
うーん。 うんうんうん。なんか、ね、あの、週に、にに2日でもそういう風にしてたら、ちょっと楽かもしれないですよね。
あ、そうですね、あの、たぶん1日単位でですね、厳しく見ちゃうからこう野菜が足りないなと思っちゃうのかもしれないんですけど、ま、その時にはもう単位を大きくですよ、きゅ週単位にするとかですね、あの、10日単位とかにして、10日でこれぐらい食えればいいやみたいな感じにこう気楽にやっとくと、案外、こう食べれてるかもしれないですよ。
うんうん。 うんうん。 うん。 うんうん。 そうですね。それにあの、配食サービスとかそういうふ冷凍食品とか、あのチーンできてね、栄養もちゃんと考えてくれて、ま塩分量とかも考えてくれたりとかしたら、なんかあの作らなくていいっていうので、とてもなんかあの気持ち的にも余裕ができていいかなっていうのは思いますよね。うん。
そうそう。 そう。 ね。 そうですよね。うん。で食べて美味しかってら、なんかこのレシピをね、ちょこっと調べて、もし自分で作れるようだったら作ればいいし。うん。
うん、確かにそうですよね。今いろんなものありますもんね。なんか真空パックになって売ってたりとかもありますしね。
そう。 あるある、分かります。なんかね、もうあの、材料揃えるのがう億劫だって気持ちはすごくわかるので、何かこう食べたいメニューがあったとしても。なので、他のひ所の味をちょっと味わってみて、で、なんかそっからこう作りたいなって思うのがあったらま、揃えてくとかやってみるるとかっていう方向の方が、なんか気は楽になるんじゃないですかねと思うんですけど。
うーん。 うーん。 うん、うん。 うん。 うーん。ね、なんかその方がちょっと長続きしそうですよね。いろいろ計画立てるのにも。うーん。そうですよね。なんかあの、ワンパターン化してるんで、そういうところの食べたら多分、美味しいだろうなっていうのは思いますね。で、ね、また、そうそういう利用するのも悪いことではないんで、うーん、いいですよね。
あ、そうですね。うん、飽きないし。 <laughs> うん。 そうですよ、頑張ろうとして、あの、野菜摂ろうとしてるの、すごいいいなと思います。
うーん、ですよね。なんか、そういうの利用してみようかな、ちょっと一度お試しでね、やってみるのもいいかもしれないですよね。
<laughs> そうですね、お試しはいいと思いますよ。
うーん、ま、なんか今日はいいアドバイスをありがとうございます。ちょっと試してみます。配食サービスとかをはい。
ええ。 はい、健康になりましょう。<chuckles>
はい、ありがとうございました。